Ay, naku, same din, actually kakatapos ko lang, ah, magluto para pang lunch na, so, ayun napatawag ako kasi, um, ayun may mga tawag nito, ah, pinsan ako, ah, kahapon na dumalaw dito sa amin hanggang ngayon nandito pa rin sila, so, nagkakasiyahan kami lalong-lalo na kaha kagabi lang, um, na tawag nito may nakita kaming mga lumang litrato nakita lahat namin yung mga ano, mga itsura namin nung bata pa kami, sobrang dudugyot namin dati, ikaw ba? Ano ang unang alaala mo noong ikaw ay bata pa?
Mhm. Wow, mhm. Oo. Mhm, mhm. Wow. Oo. Ay, wow. <chuckles> Ah, oo. <laughs> Akin ano, sa katunayan kase, nung bata kase ako, hindi kasi ako, masyadong pinaglalaro sa labas talaga ng mother ko, since ano kasi, kami 'yong brother ko kasi, ang layo kasi ng agwat namin, so, parang, ah, more than 10 years yung agwat naming dalawa, tapos siyempre, nag-iisang babae lang, so, parang strikto masya ma, ano, ah, medyo yung mother ko, so, parang yung mga memories ko, halos mga mga nasa bahay lang naglalaro pero ang funny kase, nung bata kase 'ko may rag doll kase 'ko.
Mhm. Ah. Kaya. Mhm. Ah. Mhm. Oo, ay.
Ayun yung ayun yung gustong-gusto kong manika na meron ako, yung rag doll na yun, oo, yun. Oo, oo, oo, may pangalan pa nga yun eh, si Angel, <laughs> tapos ano, um, tinatahian ano, um, parang sa kaming oo, tinatahian namin ng mama ko ng damit si Angel ganyan. So, ayun, yung ano, yung mga bagay na, na e-enjoy ko dati though ano naman naglalaro naman ako kasama yung iba kong mga pinsan kaso iniiwasan kasi ng mama ko, kadalasan kasi, mga laro ng mga pinsan ko, mga takbuhan ganyan, eh, lampa kasi 'ko, siguro product na lang 'yun ng dahil madalas ako sa bahay kaya siguro madalas ako ding madapa. So, pero, oo, pero, ano, um, ayon feeling ko yung mga memories ko sa bahay nung bata ako yung feeling ko na, na mas na appreciate ko siya ngayon pag naalala ko kasi doon lumawak yung imagination ko, eh, yung, oo, kasi, dahil mag-isa ka lang wala kang masyadong kalaro hindi rin ka may TV kami dati, pero hindi ako masyadong nanonood ng TV kasi more on, laro ako pero, ang mga laro, oo, ang mga laro mga raro laro ko nakakatawa nga ano, naalala ko naglalaro ako pa ng, ng ano kunwari mahirap ako, 'tas may anak ako ganyan, ganun yung mga laro-laro ko dati, oo, so, ayun yung mga naalala ko na, ah, nung pagkabata ko pa. Ikaw po ba ano yung mga unang alala mo nung ikaw ay bata pa?
Oo, yung yung laging mga kinakausap at nilalaro. Mhm, I see. Mga damit. Mhm. I see. Mhm. Ah, ah, kaya. Mhm. Naku. Mhm. Oo nga. Oo. Oo naman. Mhm. Mhm. Ah. Sa bahay. Mhm. <chuckles> Oo, ganun talaga. Mhm. Hmm.